आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है ना, कि मैं दोस्तों के साथ ना इतनी मतलब अ, घूमती-फ़िरती हूँ, इतना मतलब पार्टी करती हूँ, ये सब करती हूँ ना, कि मुझे अपने लिए ना ख़ुद के लिए समय ही नहीं मिल रहा है, कि मैं अपना देखभाल कर सकूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना? जब भी वो लोग आती है, चलो घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, तो मैं उन लोगों को मना भी नहीं कर पाती हूँ, ये सोच के कि कहीं उन लोग के साथ ना मेरी रिश्ते ख़राब ना हो जाएँ। जिसकी वजह से ना, इतनी मतलब मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। कभी-कभी तो अ, यहाँ हम पार्टी करने जाते हैं, तो रात-रात भर हम लोग पार्टी करते हैं। जिसकी वजह से मेरी तक मेरी न तबियत भी इधर से ख़राब हो रही है, धीरे-धीरे। मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, उसी पार्टी वार्टी करती हूँ। और मैं उन लोगों को मना भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग में ना मेरी ना बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे कॉलेज से ही, मैं मतलब मेरी मित्र हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ना, कि मेरे रिश्ते उन लोग से के साथ ना ख़राब ना हो। और मैं ना इतना पार्टी वार्टी ना करूँ, इतना घूमूँ-फिरूँ ना, सबको लेके एक साथ चलूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि आख़िर मैं ऐसा करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि क्या हो रहा है ना? अ अ, कुछ दिन पहले की बात है, कि हम लोग ना मतलब एक अ, रात में पूरा पार्टी करने के लिए गए थे। उसके बाद उधर से मैं आई ना, रा क़रीबन मैं 3 बजे रात में मैं आई थी। फिर मुझे इतना मतलब अ, इतना ख़राब मुझे महसूस होने लगा, जैसे उल्टी होने लगा मुझे, उसके बाद मुझे फ़ीवर आ गया। फिर मैं अपना ना, बिल्कुल भी देखभाल नहीं मेरी मम्मी सब भी इतना डाँटे की तुम क्या कर रही हो? अ, कौन-सी दोस्तों के संगत में हो, जो तुम्हारा तबियत खराब हो रहा है? मतलब मैं ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ ना, कि मैं मतलब दो अ, एसन दोस्तों को बुरा भी ना लगे और मैं अपना देखभाल भी हो या फिर दोनों में ना मतलब अ, सीमा बना के चलूँ। तो कोई ऐसा उपाय मुझे बताएँ कि, मैं ना कुछ अ, इस समस्याएँ से ना मैं निपट सकूँ।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अ, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से आप अ आपके शब्दों से ऐसा रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए अ, बिको इसका समाधान देने के लिए ना मुझे कुछ न कुछ आपसे सवाल पूछने होंगे ताकि, मैं इसके निष्कर्ष तक पहुँच पाऊँ और आपको एक बेहतर सलाह दे पाऊँ। अ, क्या मुझे बता सकते हैं कि अ, अक्सर काफ़ी अ, दोस्ती क दोस्तियाँ ऐसी जो होती हैं ना, वो अ, बुरी संगति की होती हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अपनी दोस्ती बुरी संगति की लगती है या हिअर नहीं?
जी। हुँ। जी। हुँ। देखिए वो ना बुरी संगति की नहीं लगती है, पर पॉइंट क्या है ना कि वो लोग पार्टी बहुत ज़्यादा करती हैं। मतलब रात में पार्टी करती हैं फ़िर दिन भर घूमने जाती हैं, फ़िर मुझे रात में कॉल करके भी बोलती हैं कि, चलो सब ग्रुप कॉल करते हैं सब कोई मस्ती करते हैं तो 5-6 लड़की आती हैं, जिस वज़ह से मेरा नींद भी ख़राब हो जाता है। पूरा रात भर बात करो हँसी-मज़ाक यही सब पूरा मुझे झुक नहीं होता फ़िर भी वो लोग कहती हैं नहीं बात करो। तुम क्या हम लोग से बात नहीं करोगी? कितनी तुम बदल गई हो? तुम मतलब, परिवार के साथ रहती हो मतलब दोस्त को भूल जाओगी? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर ऐसा उन लोग को क्या समझाऊँ कैसे समझाऊँ, कि भाई मुझे द अपना देखभाल करना है, मेरी मम्मी-पापा बोलते हैं कि तुम्हारा आँख के पास गड्ढे आ गए हैं, तुम्हारा तबियत इधर से ख़राब रहने लगा है। तुम ऐसा क्या कर रही हो? अ, कौन-से दोस्तों के साथ तुम घूमती हो क्योंकि उन लोग का म क्या है कि 2-3 दिन में वो लोग जाना चाहती हैं। घूमने के लिए मनाली साइड, कि चलो उधर चलते हैं पहाड़ी इलाका है तो उधर घूमेंगे-फ़िरेंगे, आएँगे मस्त 10 दिन में। तो 10 दिन में तो मतलब मेरा तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो लोग तो अपना बॉयफ्रेंड इन सब के साथ जा रही हैं, सब मस्ती करेगी और मैं अकेली पड़ जाऊँगी और ऊपर से कहता है, मैं न मुझे ना वो सब जगह भी जाना नहीं पसंद है। तो उन लोग को मैं मना कैसे करूँ ताकि उन लोग को बुरा भी ना लगे और मेरी दो दोस्ती जो है ना वो मेरी कायम भी रहे? जी।
हुँ। जी, जी। देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। और देखिए मैं आपसे अ अ, पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी अपने दोस्ती में पहले कभी सीमा बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से? और अगर बनाने की कोशिश की है अ, तो उसका परिणाम क्या रहा है? मुझे आप विस्तार में थोड़ा बताएँगी?
हुँ। जी, बिल्कुल मैं बताऊँगी। मैंने ना बहुत कोशिश की कि चलो सीमाएँ बनाते हैं जैसे मैं तय करती हूँ कि इतना बजे तक ये बात करनी है तो मैंने अ, मतलब इसके बाहर मैं नहीं जाऊँगी पर क्या होता है ना कि वो मेरे ग्र घर आ जाती है फिर मेरे मम्मी-पापा नहीं रहते उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं। तो वो मेरे घर आ जाती है। उसके बाद नहीं तुमको जाना होगा मतलब कसम-वसम देने लगती हैं, नहीं, तुमको जाना होगा मैं जा नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी मैं रोने लगूँगी, तो तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, नंबर ब्लॉक कर दूँगी। जिसके वजह से ना मुझे इतना बुरा लगता है कि यार सच में इतनी अच्छी दोस्त है कि मतलब मुझसे मु मु गुस्सा हो जाएगी, मेरा नंबर-वंबर में ब्लॉक कर देगी तो मैं क्या ही करूँगी? एक तो दोस्त मेरी बहुत मुश्किल से बनती है तो इतनी अच्छी दोस्त बनी हुई है मेरी तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ रहे, ये मु मुझसे दूर ना जाए। मैंने ना बहुत कोशिश की मना करने की, कि एक बार तो मैं टाल दी कि नहीं मैं घर पे नहीं हूँ। पर वो ना पता नहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पे मेरी आ गई, ऊपर से बोले कि आंटी अ, कहाँ है म मेरी फ़्रेंड कहाँ पे है? तो फिर क्या कहते है म मम्मी बोली, "नहीं वो तो यहाँ नहीं है।" तो पीछे के दरवाज़े से अंदर आई फिर देखती है मैं यहीं पे हूँ। तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो उम, यार मैं झूठ नहीं मैं ना बहुत तबियत ख़राब फ़ि मैं देखभाल पता है इधर से बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ मैं ये तुम जो डेली-डेली जो पार्टी करती हो मुझे भी ले जाते हो जिसके वजह से ना मेरा अ, मेरा इतनी अंदर ना मेरे अंदर कमज़ोरी इतना आ गया मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी पर फिर भी उन्होंने नहीं माना बोली मैं दवा लाई हूँ या फिर फ फ़्रूट व्रूट पियो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है तो तुम इस तरह करोगी तो कैसे चलेगा? तो मुझे तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं अपनी दोस्त को कैसे समझाऊँ या फिर उसका रिश्ता मैं कैसे मतलब अच्छा कर सकूँ उसको बुरा भी ना लगे और मैं मना कर सकूँ? कि हाँ, भाई मुझे यहाँ नहीं जाना है या फिर मुझे अपनी सीमाएँ तय करनी है तुम्हारे साथ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। जी, जी। और देखिए, सीमाएँ तय करने का अ, मुख्य कारण सिर्फ पार्टी ही और बाहर जाना घूमना-फिरना ही है या फिर कोई और मुख्य कारण भी है इसका?
जी। जी, देखिए, ये जो सीमाएँ हैं ना मैं चाहती हूँ ये जो बाहर घूमना-फिरना है ना, यही सब मैं चाहती हूँ कि तय करूँ कि उतना ना, ज़्यादा घूमूँ फिरूँ ना, उतना पार्टी ना करूँ क्योंकि ये सब के चक्कर में ना मेरी निजी ज़िंदगी है ना, उसपे भी काफ़ी मतलब प्रभाव डाल रहा है। मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं अब अच्छे से खान-पीना न नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना? इधर से जितना मैं पार्टी सब कर रही हूँ, वहाँ पे ड्रिंक व्रिंक सब होता है। मेरा ना मतलब मुझे ना म साँस लेने में दिक्कत होने लगा इधर से। वहाँ पे सब सिगरेट-विगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से मुझे घर में आके ना इतना अजीब जैसा रहता है, हर टाइम उल्टी जैसा लगता है, हर हर, टाइम मतलब पागल की तरह मुझे लगते रहता है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ऐसी सीमाएँ तय करूँ, ताकि ना उसको बुरा भी ना लगे और मैं वहाँ पे ना, नहीं जाऊँ, तो, मेरा चलेगा, मतलब वो अकेले पार्टी वार्टी कर ले या फिर कुछ अच्छी चीज़ें वो करें, जहाँ मैं अच्छे से जा सकूँ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। अ, ठीक है, देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। और देखिए, अक्सर ऐसा होता रहता है जब इंसान अ, दोस्ती में और सीमाएँ बनाना चाहता है ना, तो काफ़ी ब दिक्कतें आती हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब आप अपने दोस्ती अ, अपने दोस्तों को अ, किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ना कहते हैं, कहीं बाहर जाने के लिए। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, उनके परिणाम क्या रहते हैं, आपकी तरफ, आपको लेकर?
हुँ। जी। हुँ। जी। जी, देखिए, मैं ना कभी भी अगर उनको मना करती हूँ कि, मुझे नहीं जाना है, या फिर कहते हैं, "मैं नहीं जाऊँगी, तुम अकेली चल जाओ।" तो मतलब वो ना गुस्सा हो जाती है कि, "तुम नहीं जाओगी, तुम ही एक मेरी प्रिय दोस्त हो, मित्र हो और तुम नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? मैं और किससे बात करुँगी, किसके साथ जाऊँगी?" तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं उसके साथ कैसे बात-चीत करूँ, कैसे उसको मनाऊँ कि भई, मेरा तबीयत ख़राब होता है, मेरा अ आत्मन जो देखभाल है, मैं खुद का देखभाल नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे चक्कर में, तुम जहाँ बोल रही हो, वहाँ मैं चल जाती हूँ। इस वजह से मैं अपनी सीमाएँ भी तय नहीं कर पा रही हूँ, करने का कुछ और, कर रही हूँ कुछ और। इसकी वजह से मेरे मम्मी-पापा भी मुझे डाँट रहे हैं। तो मैं उसको समझाने की भी काफ़ी कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है कि, "नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, तो मतलब उम, मैं जहाँ कहूँगी, वहाँ तुम जाओगी।" तो मैंने ना उसको ना एक जगह ले गई थी अ, एक शांत जगह था, अच्छा-खासा वहाँ फूल-वूल सब था, एक मुझे वहाँ सुकून मिल रहा था। तो उसको वहाँ नहीं जाना, "नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोर हो रही हूँ, या फिर अ, मुझे यहाँ बहुत ही ख़राब महसूस हो रहा है।" तो वहाँ से मुझे ल खींच कर के एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ पे बहुत ऐसे लोग बैठे हुए थे, बहुत ख़राब, ख़राब लोग भी थे, और वहाँ शराबी सब भी पी रहे थे, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने उससे बोला कि चलो, यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तो क्या है ना, मैं इस वजह से ना मैं उसको मना भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसको कितना भी मनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो नहीं मानती। इस वजह से ना मैं सीमाएँ अपनी तय कर ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं उसको अ, मना भी करूँ, उसको बुरा भी ना लगे और मैं ना अपनी बात उससे रख सकूँ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अ, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और अ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका समाधान दे पाऊँ। और मेरा कुछ आख़िरी प्रश्न आपसे कुछ यूँ है कि अ, अब कौन-सी देखभाल जो है खुद की आत्म देखभाल जो है, वो कौन-सी अ, किस तरह की देखना पसंद क चाह रही हैं? मतलब क्या अ, आपके अ, खुद के लिए अ, किस तरह की आत्म-देखभाल आप करना चाहते हैं?
हुँ। जी। जी। मैं चाहती हूँ ना, कि मैं अपना देखभाल करूँ रात में एक तो मैं अच्छे से सोऊँ क्योंकि उसके चक्कर में ना मेरी नींद बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ, मैं रात में अच्छे से सोऊँ ताकि मैं सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम ये सब कर सकूँ अपना खान-पान पे भी ध्यान दे सकूँ। क्योंकि जब भी मैं उसके साथ जाती हूँ ना कुछ आटर उल्टा-पुल्टा ही खाना पड़ता है जो वो ऑर्डर करती है, नहीं मैं खा रही हूँ तो तुम्हें भी खानी पड़ेगी। तो फ़ास्ट फूड इतना वो खाती है गुपचुप, चाट, चाउमीन जिसकी वज़ह से मुझे भी खानी पड़ जाती है ये तो मैं चाहती हूँ कि वो सब में ना मैं थोड़ी सीमाएँ रखूँ। मैं सीमाएँ तय करूँ ताकि ना मेरी जो न सेहत है, मेरी जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी थोड़ा बदलाव आ सके मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा देखभाल कर सकूँ। अपने शरीर में थोड़ा देखभाल ला सकूँ क्योंकि मैं इधर से मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ क्योंकि इधर से मैं बिल्कुल भी अपना ख़्याल नहीं रख पा रही हूँ जो भी बोल रहा है मैं वो कर रही हूँ, और जहाँ वो ले जाती है वो चीज़ मैं खा लेती हूँ। तो इसकी वजह से ना मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हुँ। जी। हुँ। <smacks lips> अ, जी। देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पाया हूँ और आपके शब्दों से काफ़ी बेहतर तरीके से उससे रूबरू भी हो पाया हूँ। और देखिए, ऐसा है ना कि इंसान जो है काफ़ी बार इन सीमाएँ अ, में फँस जाता है, इन समस्या में फँस जाता है, क्योंकि अक्सर जब उसको अपनी दोस्ती में से और अ, अपने अ, बाकी सारी चीज़ो अपनी आत्म देखभाल में से अ, चीज़ें ब सिलेक्ट करनी होती है ना, तो इंसान अक्सर अ, जो है उस समस्या के अंदर फँस जाता है, उस दुविधा में फँस जाता है। और देखिए, अगर मैं समाधान की बात करूँ, तो मुझे लगता है ना कि आपको अपने दोस्तों से ना अ, बातें इस तरीके से करनी चाहिए कि, उनको ये कहना चाहिए कि अब मेरी पढ़ाई आ गई है। अब मेरी काफ़ी अ, चीज़ें आ गई है। देखिए, उससे क्या होगा ना अ, उनको बुरा भी नहीं लगेगा और ऐसा होगा कि आप उनकी सी आप सीमाएँ भी बना लेंगे।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी।
मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनको ये कहना चाहिए अ, कि हम हफ़्ते में 1 बार जा सकते हैं, रोज़ाना जाना बंद करना चाहिए। हम 2 हफ़्ते में 2 बार जा सकते हैं। अ, क्योंकि रोजाना जाने से देखिए उनकी तबियत भी बिगड़ रही है, खुद की तबियत भी आप खुद भी अपनी तबियत बिगड़ रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना उनको ना ही आपको।
हुँ। जी।
और मुझे लगता है ना, आप बहाने कुछ इस तरीके से दे सकते हो, क्योंकि बहाना देना, उम, एस गल वैसे तो ग़लत बात है झूठ बोलना, परंतु देखिए, बहाने उस बहा पर आपको बहाना इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है और उससे आपको कोई परिणाम मिल नहीं रहा है। तो आपको बहाना इस्त बहाने का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे कि आप उन्हें बत कह सकते हो कि मेरे अ, पढ़ाई आ गई है, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, मैंने एक कोचिंग सेंटर जॉइन कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ। अ, मैं घर पे अक्सर मुझे थक जाती हूँ। मेरे मम्मी-पापा अ, स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मेरे पापा मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं और हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार मेरे पापा मुझे कहीं बाहर जाने देंगे, तो उस दिन चला कर सक अ, चल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, उनको लगेगा कि, "हाँ, ये तो शायद हमें इग्नोर कर रही है या फिर अ, सच में इसके साथ अ, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये अब नहीं आ सकती।" अ, तो मुझे लगता है, ये अगर आप उन्हें कहेंगे ना, मुझे लगता है, यही एक एक ही समाधान मुझे लगता है, इसका मुझे नज़र आता है। और अगर आप, मुझे लगता है, आप ये सब चीज़ यही चीज़ करेंगे ना, तो काफ़ी अ, जल्द ही चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और वो समझ भी पाएँगे क्योंकि अ, मुझे लगता है कि अ, हर इंसान अ, इस दुविधा में फँसता है और जब वो ये सब चीज़ें करता है, तो अक्सर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है और जैसा-जैसा आपने बताया शायद मैं उसकी बात अगर टालूँ ना या फिर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो शायद वो ना, उतना म म मतलब मुझे फ़ोर्स ना करें जाने के लिए या फिर मेरे ऊपर उतना ध्यान ना दें, तो शायद मैं अपना देखभाल भी कर सकूँ और अपने दोस्त के साथ ना अच्छी मतलब बातचीत भी बढ़ा सकूँ और उसको बुरा भी ना लगे। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हुँ। जी, आपका भी धन्यवाद। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा।